Mh-mh, e di solito per quanto riguarda appunto il cucinare, cucini te in casa oppure tuo marito o tutt'e 2?
Uhm, no, cucino io, però io non sono una gran cuoca, quindi, mhmm, non è c io non starò mai delle ore, ehm, in cucina a fare delle ricette, eccetera, quindi io faccio cose molto basic, molto semplici del tipo pasta o, mhmm, verdure, bistecchina, ma non sono una cuoca che sta lì delle ore a farti il sugo piuttosto che le polpette. Ecco queste cose qua me le faccio fare da mia suocera. <chuckles> Mhmm, sì, sì dico: "Guarda, ehm, visto che devi venire a a prendermi il bambino fammi mi fai da mangiar per stasera?" Sì, sì, perché io n non sono una cuoca, men che meno lui, perché lui guarda non sa ne non sa neanche farsi un nuovo al tegamino, quindi questa è la situazione. No, no, ma no, ma no, no, no, no, poi lui è molto pigro, piuttosto ti ordina su Deliveroo.
Ah, dai! <chuckles> Mh-mh. <giggles> Quindi figurati cucinare il sugo, dici. Sì, ecco.
Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
Ehm, te riesci a bilanciare bene il fatto di magari, non lo so, lavorare e, mhmm, fare le faccende domestiche o comunque lavorare e riuscire a badare il bambino?
Mh-mh. Allora, ehm, diciamo che sì, adesso sì. I primi mesi è stata durissima, perché quando i bambini sono così piccoli è davvero difficile star dietro anche alla casa. Infatti i primi, uhm, 7, 8 mesi avevo, mhmm, assunto una domestica che veniva qua a casa mia 2, 3 volte a settimana e che mi aiutava, perché anche mio marito ma tutti e 2 eravamo distrutti; perché poi no non dormivamo, mhmm, col bambi eh, esa Esatto quindi i primi 6 mesi mi ha aiutato una persona, dopo pian pianino, quando si è creata una certa, mhmm, stabilità, ehm, ho i ho riniziato io, chiaramente
Mh-mh. Sì, le solite cose durante la notte il bambino si sveglia, a volte il giorno pia

Allora, se mi arriva un ospite in casa cerco di pulire: ehm, se mi arriva la sera o il mattino stesso o se no se mi arriva al mattino il giorno prima. Comunque cerco di p pulire entro le 24 ore prima che arrivi l'ospite e pulisco a fondo. Cioè questo io ho il piano giù, ho il piano su, ho 2 piani, parto generalmente da d dal soggiorno, dalla cucina, quindi dal piano giù, poi quando ho finito quella vado di sopra e faccio il resto, ma faccio proprio tutto, cioè dal pavi ehm, pavimenti, spolverare, ehm, bagni, cerco di far trovare la casa, non dico impeccabile, ma quasi, ci tengo molto. Sì, a questo ci tengo. Dopo quando esce <chuckles> si ricrea la
Ma quasi, esatto. E prima che ri Mh-mh. Dopo quando esci poi casino, ehm, s p tutto in aria. <giggles> Quando devi pulire la casa prima di mhmm, di un ospite ti fai aiutare da tuo marito oppure gli dici: "No, faccio io perché io son più precisa."
Sì, esatto, esatto. Ecco, in quei casi lì, quando devo pulire che deve arrivare un ospite io lo mando direttamente via. <chuckles> Lo lo mando via
<chuckles> Risolvi il problema dalla radice.
Sì, io p gli dico: "Prendi il bambino e andate da qualche parte, andate al parco o se no vi chiudete in una stanza." Comunque io non voglio nessuno, neanche il cane. Gli dico: "Prendi su anche il cane, andate via tu tutti via che non voglio vedere nessuno." Sì, io preferisco in quei casi lì quando devo fa 'ste pulizie qua, stare da sola e con magari il telefono che intanto ascolto Spotify, ma da sola.
<chuckles> Tutti via. Mh-mh, okay. E se per sbaglio, quando magari rientrano in casa o prima che arrivi l'ospite, per sbaglio ti sporcano un po' quello che hai pulito, come reagisci?
Malissimo, ma malissimo, di divento da davvero molto, molto, molto cattiva e penso che mi sentano anche i vicini di casa. Sì, non guarda mi è mi è già successo, magari io son lì che pulisco, s magari sta spiovviginando e mi fa entrare il cane qui che che mi sporca tutto il pavimento appena pulito, ecco lì proprio, mhmm, raggiungo dei livelli di decibel altissimi. Sì.
<chuckles> Immagino. I vicini. Uhm, sì, di cattiveria proprio.
Sì, sì, sì, sì. Eh, sì, perché scusa, mi rovini tutto.

Mah, in realtà non abbiamo regole. Cioè, nel senso, sono io che detto le regole, nel senso che che io se ho bisogno gli dico: "Ascolta devi fare questo, per favore fa" cioè son io che gl lo lo indirizzo. Lui non è che lui non è che si sveglia e inizia a tirare il dyson. No, sono io che gli dico: "Ascolta guarda che devo fa' sta roba, ehm, tira tu per favore l'aspirapolvere." Quindi sono io che gli chiedo di fare le cose, ecco. Però le fa.
<laughs> Eh, sì. Sì, certo, è un classico proprio.
Però le fa, che sia quello, ma non solo in casa, anche se gli dico: "Guarda vai a far la spesa perché mi manca questo, questo, questo", lui ci va, chiaramente glielo scrivo poi su 5 cose, 4 ne dimentica o <chuckles> o le prende sbagliate, però va bene lo stesso.
<chuckles> Oh, a da almeno l'impegno c'era.
Sì, esatto, esatto, esatto. <chuckles>
<chuckles> Ehm, senti, hai mai dovuto magari discutere con, mhmm, ehm, la mamma di tuo marito perché magari lei pensava che in casa invece, ehm, dovessi essere tua a far tutto?
No, ehm, in realtà questo no. Anzi, ehm, quando magari, mhmm, siamo con mia suocera che che me che mi chiede: "Ma, Manuela aiuta ehm, s mio mari ehm, tuo marito aiuta in casa, eh"; ehm, e io gli dico: "No guarda ieri ha fatto questo, ha fatto l'altro" lei mi spalleggia, diceva: "Vai, come hai fatto così?" Cioè, lei, ehm, è dalla mia parte, quindi lo lo rimprovera. Sì, no, devo dire che non è la classica suocera arpia che che vedi nei fi ehm, che idealizza
Dai, è positivo. Eh, esatto, c'è molto c'è molto la storia in giro delle suocere cattive.
Sì, sì, che che idealizza il suo bambino, che è perfetto. No, no, no, nel mio caso se lui sbaglia lei è la prima a dire: "Hai sbagliato." Ecco, sì, sì, assolutamente.
Ma, sei stata molto fortunata anche allora su questo punto di vista, perché non è per tutti così.
Eh, lo so, perché io sento tante altre mie amiche che invece trattano ehm, hanno le le suocere che trattano i loro figli come: "Mah Dio, poverini, ma poverini", o se no cominciano a criticare sul fatto di come come cucini, come pulisci. No, mia suocera non è di questo genere, ecco.

Dai, molto positivo, anche perché non è per forza detto che un uomo accetti di fare queste cose, perché io conosco molte persone di cui i propri mariti o fidanzati, proprio, non c'hanno voglia di far le faccende domestiche, perché dicono: “No, ma io non le ho mai fatte in tutta la mia vita” quindi, diciamo che non è scontato.
Bravissima. Esatto. Sì, perché eh, ma sì, ma, infatti, il problema è proprio lì, perché perché un uomo non fa le faccende? Perché, a sua volta, sua mamma, i suoi genitori non gliel'hanno insegnato, come, ad esempio, nel caso di mio marito: lui non ha in casa non ha mai fatto niente, ave le faceva o sua mamma o sua sorella eh, quindi, mhmm, chiaramente, non è mai stato abituato o do o son sono stata io ad abituarlo, a insegnargli anche
Uhm, sì, certamente.
perché
Ma hai fatto benissimo, secondo me.
ehm, cioè, lui non riusciva neanche, per dir cioè, lui non ha mai, neanche usato un mocio. Ho dovuto insegnargli a stringere un mocio che, per dire, sembra una sciocchezza oh, però, se uno non l'ha mai fatto, ehm, o insegnargli, non lo so, a a a lavare, a c cosa usare per lavare un lavandino, tutte queste cose qua, però, insomma, adesso le fa. Certo, non bene come me, però le fa. <chuckles>
<giggles> E quindi se tu avessi un figlio maschio, gli insegneresti a fare le faccende domestiche?
Allora, io ce l'ho un figlio maschio <chuckles> che, però, adesso <chuckles> ha 1 anno e mezzo, quindi un po' prestino, <chuckles> è un po' prestino, però, assolutamente, sì. Se io avessi cioè, no, io ho un figlio maschio, ma, se avessi anche una figlia femmina in futuro, a entrambi insegnerei, ugualmente, nello stesso modo di fare le cose in casa, ma pari, pari, 50 e 50, assolutamente.
Ah. E quindi diciamo che dai, è ancora un po' presto. Sì, mhmm, molto giusto.
Non farei non farei diffe differenze tra i 2, no, no.